मुझे कुछ चीज़ें आपसे साझा करनी है, जिस पर अ, मुझे कुछ समस्याओं का उपाय चाहिए और हालाँकि मैं आधे रास्ते चल के आ चुकी हूँ लेकिन मेरा आधा रास्ता जो है वो अभी भी बाकी है। तो हाल ही में मैंने अ, वज़न कम करने का ज़िम्मा उठा रखा था और इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे वज़न कम करना था, इसीलिए क्योंकि मुझे मेरे मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक अ, जो अ, स्वास्थ्य है उसको सुधारना था, मैं काफ़ी तनाव में थी। तो मैंने काफ़ी हद तक अ, वज़न कम कर लिया है और अच्छे स्वास्थ्य के रास्ते पे जा रही हूँ। लेकिन अम
जी। हुँ। जी। जी। हुँ।
मेरा काम मुझे इतना व्यस्त रखता है या मैं कभी-कभी इतनी चिड़ी हुई होती हूँ किसी भी कारण के वज़ह से कि मुझे ये जो छोटी-छोटी स्वास्थ्य की आदतें हैं, जैसे अम, यू नौ अच्छा खाना या फिर अम, अ, ए ए अ, अच्छा अ, व्यायाम करना या फिर ठीक तरह से ध्यान करना या नींद लेना, ये सारी मैं नियमितता बनाए रखने में तकलीफ़ होती है मुझे।
जी। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ अच्छी तरीके से और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा पहले तो कि व्यस्त जीवन में ना, अपनी सेहत को नज़रअंदाज़ हो जाना बहुत आम बात हो चुकी है, क्योंकि हमारे व्यस्त जीवन में हमें बहुत कम समय मिल पाता है अपने स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही मैं आपकी स्थिति को अच्छी तरीके से जानने के लिए आपसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूँगा, कि आप मेरा पहला बेस्ट प्रश्न ये होगा कि आप किन ख़ास आदतों को नियमित करना चाहती हैं अपने जीवन में?
तो देखिए, व्यायाम और अम, स्वास्थ्य वाला खाना, ये दो ये दो जो है, मुझे नियमित करना है, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं मैं मुझे वक़्त नहीं मिलता, तो मैं बाहर से अ, ऐप द्वारा अम, खाना मँगा लेती हूँ या फिर मैं कभी देर से उठती हूँ, तो मेरा व्यायाम नहीं होता। तो मुझे इन दोनों मामले में एक नियमितता बनानी है।
जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपकी जो स्वास्थ्य आदतें हैं, उनको आप ज़्यादा प्राथमिकताएँ देना चाहती हैं, क्योंकि उनको आप ज़्यादा प्राथमिकता अभी दे नहीं पा रही हैं। साथ में आपसे मैं 1 और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अब तक किस तरह ट्रैक किया है या कोशिश की है इन चीज़ों को करने की?
जी। देखिए, ऐसे ट्रैक तो मैं नहीं करती और मैं कोई नियंत्रण भी रखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे मुझे वैसे ही तनाव की अम, अ, की समस्या है और अगर मैं बार-बार देखती रही कि जैसे कई लोगों ने मुझे बोला कि, "ए एक घड़ी पहन लो, जिससे पता चलेगा कि अ, तुम्हारी अ, प्रगति क्या है और तुम्हारी दिल की धड़कन कितनी अच्छी हो रही है या कितने कदम चल रहे हो।" लेकिन फिर वो एक अलग तनाव हो जाता है क्योंकि मैं बार-बार घड़ी उठा के देखती रहती हूँ, कितने कदम हुए हैं और अगर नहीं कदम हुए मेरे, तो फिर फिर तनाव हो जाता है मुझे। तो मैंने वो घड़ी जैसे घड़ी का सुझाव आया था, मैं ट्रैक करने के लिए मैंने कोशिश की थी, तो मैंने अम, मैंने कभी उसका उपयोग नहीं किया, मुझे काफ़ी तनाव होता है उससे।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ कि कभी-कभी जब हमें परिणाम नहीं मिलते ना, हम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर रहते हैं, तो, जब हमें परिणाम नहीं मिलते, तो हम काफ़ी थक जाते हैं उन चीज़ों से, तनाव हो जाती है हमें, जैसा आपने भी बताया। साथ ही मैं और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि दिन में कितना समय आप इन आदतों पर अभी दे सकती हैं?
देखिए करीब 2 घंटा।
जी।
2 घंटे से ज़्यादा मैं दे नहीं सकती, लेकिन दिक्कत ये है कि उन 2 घंटों में मैं 1 घंटा, या तो काम के मामले में व्यस्त रहती हूँ या तो फिर मैं अ, सोती रहती हूँ अ, नींद पूरी करने की कोशिश में रहती हूँ लेकिन अगर शिद्दत से कहो तो 2 घंटे तो मैं दे सकती हूँ।
हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ आप पूरी कोशिश कर रही हैं अपने तरफ से कि आप अपने स्वास्थ्य आदतों को प्राथमिकताएँ दे पाएँ अपने जीवन में लेकिन कहीं न कहीं, कुछ कारणों से आप उनको अभी भी प्राथमिकताओं में रख नहीं पा रही हैं, साथ ही मैं आपको और अच्छी तरीके से जानने के लिए ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपकी सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता क्या है आपके लिए?
अम, स्वास्थ्य से भरा खाना।
हाँ।
ये सबसे बड़ी चिंता है मेरे लिए क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मेरा वज़न काफ़ी था और आधे रास्ते मैं चल के आ गई हूँ लेकिन आधा रास्ता अभी भी बाकी है, और बीच रास्ते में मैं देख रही हूँ कि मेरी आदतें बिगड़ती जा रही हैं फिर से मैंने बाहर का खाना शुरू कर दिया है और फिर से मैं रात-रात भर टीवी देखने लगी हूँ और मैं फ़ोन पे लगी रहती हूँ और मैं किताबें पढ़ पढ़ा करती थी अब तो मैं किताबों को भी नहीं छूती तो सबसे बड़ी समस्या मेरी है कि स्वास्थ्य भरा खाना खाना, ये मैं नहीं कर पा रही।
जी। हुँ। जी। हुँ, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है हर मनुष्य के साथ कहीं न कहीं ये स्थितियाँ होती रहती हैं कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने स्वास्थ्य आदतों को प्राथमिकता दें, लेकिन आप दे नहीं पाते हैं, <smacks lips> साथ में, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप नोट्स ऐप या किसी साथी की मदद लेना पसंद करेंगी इन विषयों पर?
हाँ, मैं फिलहाल तो मैं कहीं से भी मदद लेना पसंद करुँगी।
जी। और थोड़ी विस्तार में अगर आप इन चीज़ों के बारे में बता पाएँ तो।
उ, हुँ। मुझे जो भी मदद कर दे अभी मैं उसकी मदद लेना पसंद करुँगी। मुझे जो भी ऐसा इंसान या ऐप या जो भी कुछ भी अ, पर्याय हो और ऐसा जो भी विकल्प हो जो मेरे तनाव को ना बढ़ाए। जैसे मैंने आपको कहा कि घड़ी जो है वो मेरे तनाव को बढ़ा रही थी और बार-बार मैं मोड़ के देख रही थी कि अब मेरे दिल की धड़कन कितनी है? अब मेरे कदम कितने हैं? तो अगर आप ऐप दो तो शायद वो काम ना करे लेकिन शायद कोई साथी हो या फिर शायद नोट्स हो या कोई और तरीका हो ट्रैक करने का तो शायद काम आए मेरे लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी ऐप और घड़ियाँ अ, इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उनका प्रयोग भी किया है लेकिन
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ।
वो उनको एक ऐप या एक अ, सामान्य घड़ी के तौर पे अगर करूँ तो फिर भी ठीक है अ, लेकिन मेरे वज़न का किस्सा इतना गंभीर है कि मैं उसे नॉर्मल या एक सामान्य तरीके से ले ही नहीं पाती। तो मेरे लिए अ, ये काफ़ी ज़रूरी है कि अ, या तो मैं उन्हें एक प्रोत्साहन के तौर पे देखूँ या तो जिससे तनाव ना आए या फिर अम, मैं कोई और तरीका ढूँढूँ जिससे मैं अपनी आदतों को सुधार पाऊँ या फिर मैं कुछ सीमाएँ बनाऊँ अपने लिए, लेकिन ये सब कथनी करनी से बहुत मुश्किल होता है अ, कथनी करनी से बहुत आसान होता है कहते हैं राइट तो ये कहना बहुत आसान है, मुझे भी पता चल रहा है जैसे मैं कह रही हूँ लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। एक आख़िरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और अच्छी तरीके की जानकारी के लिए कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत समय की कमी से होता है? या अपनी ऊर्जा की कमी से होता है?
उम, कहीं न कहीं दोनों ही 50 फीसदी पे है। कभी ऊर्जा कम होती है, कभी समय कम होता है।
जी। बिल्कुल। मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ सुझाव आपके तक रखूँ, ताकि आप इन सुझावों की मदद से अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ। कहीं न कहीं जो आपकी स्वास्थ्य आदतें हैं जैसा आपने बताया कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि, आप उन चीज़ों को प्राथमिकताएँ दें उन चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ें। लेकिन कहीं न कहीं व्यस्त रहने के कारण अपने कार्य में रहने के कारण उन चीज़ों को नहीं जोड़ पा रही हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य परिस्थिति है सबके साथ ऐसा होता रहता है, हर इंसान के ज़िंदगी में ऐसे पल आते रहते हैं। साथ में मैं आपको पहला सुझाव ये देना चाहूँगा कि, एक समय में ना आप सिर्फ़ 1 या 2 छोटी आदतें ही चुनें। क्योंकि अक्सर ना जब हम आदतों के बारे में बात करते हैं ना तो, जब हमें कुछ लक्ष्य चाहिए होता है, हमें किसी चीज़ को पाना होता है, तो हम ना अधिकतर जल्दबाजी कर देते हैं, जब हमें निरंत ख़ासकर मैं अगर स्वास्थ्य आदतों के बारे में बात करूँ। तो जैसे अगर हम स्वास्थ्य आदतों पे अपने काम करते रहते हैं, तो हमें थोड़ी धैर्यता रखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। ऐसे में अगर हम कोशिश करें कि अपने दिनचर्या में क्योंकि हम व्यस्त भी रह रहे हैं और कोशिश करें कि व्यस्त रहने के साथ भी हम बहुत सारी आदतों को साथ में ले चलें। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा असंभव हो जाता है शुरुआत के अ, जब आप शुरुआत करती हैं इन चीज़ों के बारे में। मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि 1 या 2 छोटी आदतें शुरुआत में चुने उन पर धीरे-धीरे काम करें और फ़िर धीरे-धीरे जैसे आपको परिणाम मिलते जाएँगे, आपका आत्म-उत्साह काफ़ी बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जाएगा उन चीज़ों को लेके, तो फ़िर धीरे-धीरे आप अपनी आदतों को बढ़ा सकती हैं। साथ में 2 या 5 मिनट की आदतें भी मान मा मतलब मान्य रखती हैं। क्योंकि कई बार ना हमें बहुत समय नहीं मिलता है जैसे आपने बताया कि व्यस्त होने के कारण ना, मनुष्य को समय नहीं मिल पाता अपने प्रथमिक प्राथमिकताओं को ध्यान देने का जैसे ख़ासकर स्वास्थ्य आदतों को। क्योंकि आजकल ना इंसान को कार्य के बाद 5 मिनट का भी मतलब समय नहीं मिल पाता है खुद को, ख़ासकर खुद के स्वास्थ्य के लिए। जैसा आपने भी बताया ना कि कभी-कभी खाना आपको चाहिए होता है लेकिन क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, तो आपको मजबूरन बाहर से खाना पड़ता है। जो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो 2 या 5 मिनट की भी आदतें होती हैं ना, जैसे अगर आपको थोड़ा भी स टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है ना अपने व्यस्त जीवन के बीच में, तो आप कोशिश करें कि आप अ, ध्यान कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साथ में डीप ब्रीदिंग वग़ैरह चीज़ें कर सकती हैं। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ना एक समय बड़ी बन जाती हैं। जब आप ऐसी छोटी-छोटी आदतों पर निरंतरता से ध्यान देंगी ना तो ये धीरे-धीरे आपके दिनचर्या में अनुशासन के रूप में आ जाएगी, फ़िर धीरे-धीरे ये चीज़ें आपकी आदतें बन जाएँगी। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा ना कि आदत का लक्ष्य छोटा रखें, लेकिन रोज़ का रखें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होती है ना कि, आदत तो हम सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ करना है अपने जीवन में या फ़िर इन आदतों को अपनाना है। लेकिन कई बार हमारी आदतें ना हमारे व्यस्त जीवन पर काफ़ी भारी पड़ जाती हैं और इसी कारण से ना हम अपने व्यस्त जीवन में और अपनी आदतों के बीच संतुलन नहीं बना साते बना पाते हैं। और तुरंत जब हमें परिणाम नहीं मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों से ना हार मानकर पीछे बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूँगा ना कि शुरुआत में जो आपके आदत है, उनको ना लक्ष्य छोटा रखें, लेकिन रोज़ का रखें। साथ में जैसे आपने, बताया ना कि आप फिलहाल नोट्स ऐप या किसी भी साथी की मदद लेना बिल्कुल पसंद करेंगी क्योंकि आपकी प्राथमिकता अभी आपके लिए स्वास्थ्य है। तो मैं आपको ये भी सुझाव दूँगा कि, अगर आपका कोई साथी या फ़िर ऐप्स के माध्यम से कुछ नोटिफ़िकेशन्स वग़ैरह जो आते हैं जो आपको निरंतर तौर पर याद दिलाते रहते हैं ना कि, आपको इन कार्यों को अभी करना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ना आपको प्रेरित कर देती है काफ़ी उन कार्यों को करने के लिए। और साथ में आदतें सुबह या रात नहीं बल्कि ऊर्जा वाले समय पर रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर ऊर्जा होगा ना तब अपने स्वास्थ्य आदतों पर अच्छी तरीके से काम कर सकती है। और क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा होगा ना तो उन चीज़ों पर ना आपको धीरे-धीरे परिणाम भी मिलना शु शुरू हो जाएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं मेरे जो सुझाव हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन चीज़ों पर अमल करती हैं अपने जीवन में और आपको परिणाम मिलते हैं तो।
जी। जी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुझाव सुनके और मैं पूर्ण तरह कोशिश करूँगी। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।